Oo, tsaka yung queso de bola, maghanap ka na lang ng medyo mumurahin na queso de bola, at kung gu gu ewan ko, ikaw ba, naghahanda ka ba ng mga manok, manok, na mga roasted na manok pagka mga ganyang mga
Mm. Oo. Ah, minsan pero sabi kasi nila parang pamahiin kapag, ah, 'di ba, ah, 'pag bagong taon, isang kayod, isang tuka daw, parang hindi naman. Ah, oo naghahanda pa rin, ah, minsan, ganyan pero, ah, kapag may budget rin, alam mo yun nagsi-seafood, ganyan, yung tahong, tapos may shrimp kahit papaano, ta's mga slice ng squid, gano'n. Ta's titimplahan mo na lang ng ano pang pang-seafood na timpla, eh, masarap na, oo, ganun.
Oo, oo. Mm. Eto pa isa ma pa maganda tong mai-she-share ko sa 'yo. Alam mo yung ano mga iba't ibang klase ng mga tusok, tusok na pagkain, fishball, kikiam, tapos yung, ah, ano ba yun, yung bomb, yung nilalagay yung chili, yung sili, babalutan mo ng chi lalagyan mo ng cheese sa loob. Oo, oo. So, lahat ng mga de-tusok, squid balls, gano'n, ah, kikiam kikiam, fishball, ah, pagsa hotdog. Pagsama-samahin mo siya at kumbaga i-prepare mo siya, ipatong mo lang siya sa dahon ng saging tas ilagay mo sa bilao. Alam mo oo, kumbaga talaga
Mm. Ah, talaga? Oh. Ah, yung ano, dynamite na parang shanghai. Hmm. Ah, okey. Maganda na siyang tignan sa ano, sa table, parang marami ka na ring handa 'no.
Oo. Oo, 'tsaka mura lang yung mga fishball, 'di ba? Hindi mo naman kailangang bumili nga ng isang kilo, 'di ba.
Oo, lagyan ko Lagyan ko na lang sana ng ano, 'no marshmallow dun sa, ah, dulo para makulay rin kahit papaano.
Mm, mm, mm, ayun kumbaga marami naman din talagang, ah, ah for sure naman artistic ka at ma-di-discover mo din talaga kung ano talaga yung mga pagkain na, ah, yung talagang gustong gusto mo at kumbaga ma-experiment mo kung papaano mo talaga ma-de-design yan o ma-de-decorate diyan sa hapagkainan yung ngayong Pasko, oo. Ayan, hmm.
Okey. Mm. Oo nga, eh. Oo, ayun nga, ano. Ang dami mong ano ang dami mo namang nabigay sa'kin na ano, na idea kung pa'no ko talaga, ah, mapagkakasya yung limited na budget ko. Lalong-lalo na ngayon na, ah, parating na talaga yung mga holidays, yung Christmas tsaka bagong taon. Kasi nga gulong-gulo pa ako kung ano ba talaga yung ihahanda ko kasi, ah, alam mo yun, 'pag tumatanda ka, parang medyo nakakasawa na rin kasi minsan yung mga usual na nakakain natin nung bata kagaya ng spaghetti, ganyan. Parang gusto rin ng ah, gusto ko rin makakita ng mga bago na mga putahe sana sa hapag kainan kaya, ayun. Ah, maraming salamat dun sa mga, ah, sinugguest mo talaga, ah, talagang na-appreciate ko yun.